Entendo. Então é uma questão cultural ali que foi deixando de ser tão abrangente, e ela é muito mais voltada para o turismo do que propriamente dito para para o dia a dia ali deles, né.
<chuckles> Sim, sim. Aranha, escorpião, sim. Eu nunca vi Tailandês comendo isso. É só lá na área turística mesmo. Acho que f fazem isso pra vender, pra tirar foto, pra chamar os turistas também. Jacaré.
<chuckles> Ah. Nossa, cara. Que dó do jacaré. Mas, enfim, né. E e o que E aí você quis continuar na Ásia mesmo. E por que que você foi para o Vietnã?
Aham. <chuckles> É, mais um Mas É porque o Vietnã, ah, o Vietnã está muito mais barato do que a Tailândia agora. E o salário é bem mais alto que o da Tailândia. É tipo o dobro. A Tailândia, os preços subiram muito, só que o salário não subiu com com os preços. Então ficou meio de É, não acompanhou. Ficou meio desequilibrado. Mas o Vietnã ainda não não não subiu os preços. Ainda estão os preços de antes. Então, comer no Vietnã, comprar alguma coisa é tipo 3 vezes mais barato do que na Tailândia agora. E a comida vietnamita é ótima, né. É mais parecida com a nossa.
Olha. Não acompanhou. Uhum. Aham. Sei. Por exemplo, qual comida, assim, que eles têm de coisa típica?
Ele chamam Lemongrass que é é o frango ou porco com arroz e salada e um ovo frito. É o que chega mais perto da gente, só que não tem não tem aquele feijão, né. Só muda isso. <chuckles>
Uhum. É b Básico, né. Uhum. É básico, mas, eh, sustenta ali.

Sim eu fui eu fui nessa cidade, eu nem nem pesquisei muito, aí eu fui, e aí tinha um santuários dos elefantes, e eu fiquei lá na natureza.
Olha, eles são bem bem adeptos, né, do dos elefantes ali, da cultura dos elefantes, eles são bem adeptos, né.
Sim, Tailândia, o símbolo é o elefante, né, símbolo da da Tailândia. Então, quando eu fui no né. Ah, eu senti um amor, uma paz nesse lugar, quando a gente foi ver os elefantes, a gente tinha que fazer comida, a gente aprendia os sinais pra conversar com eles. Os elefantes conseguem falar 5 línguas.
Verdade. Olha só! Não, não acredito. Mas como que isso é passado, assim? Como é que eles ensinam?
Sim. Não 5 línguas, eles conseguem falar 5 palavras. cinco, cinco sinais, desculpa, <laughs> 5 línguas, estão falando mais do que a gente, né. <chuckles>
Sinais, né. Sim, sim. Como É, <chuckles> pois pois é. Mas mas como que isso é ensinado assim? Tem um guia que vai ensinando isso?
Sim, sim. Tem um guia e os sinais que a gente faz, eles respondem com obrigado. Obrigado, eles abanam a as orelhas.
Olha que bonitinho.
Aham. Eles falam: "Por favor, obrigado". Eles chamam você, falam: "Tchau". Tem s 5 ou 6 sinais, eu não lembro agora.
Uhum. E e como É um sinal com a mão que você faz? Como é que são esses sinais, assim?
Não com v com a fu a gente fala, as palavras e eles respondem com sinais, eles entendem então 5 ou 6 palavras que a gente fala.
Uhum. Entendi. Sei. Olha que interessante, cara, não fazia ideia disso, que dava pra ter essa comunicação com com os elefantes, assim. E em que idioma que você se comunicava com as pessoas, né, nai Tailândia?
Tudo Sim, <chuckles> é muito legal! Ah, é que eu falo tailandês, então, é uma metade tailandês, <chuckles> metade inglês mesmo.
É mesmo? Caramba!